はい、あの、ちょっともうお話聞いて頂いて、何か良いなアドバイスがあればちょっと頂きたいんですけど。
はい。 はい、もちろんです。
あのですね、最近こう、筋力の向上、ま、とか、ま、運動ですよね。あと、ま、体重落としたいなと思ってるんですけど、あの、うまくいってないですよね。はい、あの、結構、私、あの、昔、14キロぐらい痩せたことがあるんですよ。
はいはい。 うんうん。 はい。 お、なるほどなるほど。 はい、はい、はい。
じ宅トレだけで。
うん。
で、あの、そその頃から、ま、リバウンドをしまして、ものの見事に戻った、ですけど。あの、健康診断をした時に、ちょっと危険な数値が出てしまって。
はい。 うん。 はい。 なるほど。
はい、あの、「ちょっと生活すう習慣病ギリだね」みたいな感じで言われてしまったので。「ああ、やらなきゃ」と思って、なんかそこからちょっとまた運動をし始めたんですけど。
うん、うん。 はい。
なんか、こう、その、なんていうんですかね、やってはいるんですけど、前ほど前、その、じゅうよんきろ落ちた時ほど、なんかうまくできないくって、最初2、3キロは落ちたんですけど、なんか、こう、そこから先が、やってるのになかなか前みたいに、あの、上手く体重が落ちてかないというか、体が絞れない。
うーん、うん。 あ、はい。 はいはい。 ああ、あ、なるほど。うんうんうん。
うーん、なんですよね。なんか、こ、いや、うん、自分の中ではやってるつもりなんですけま、つもりっていうところがいけないのかもしれないんですけど。うーん、なんか、こう、こなし自分の中で、こう、体が覚えてるんですよね、昔やってた、あの、きあの、宅トレを。だから、それを、なんか、毎日やってはいるんですけど、なんか、うーん、あまりし成果が出ないな、っていう感じで
はい。 はいはいはい。 うんうん。 うーん。
うーん、なんか、こう、しょんぼりな感じなっちゃってるんですよね。
なるほどなるほど。あ、でも、別に、あの、この、一般的に考えた時に、にさんきろでも落とすのって、全然すごいことですよね。やっぱり、その、やってなきゃ2、3キロでも落ちないですし、ま、多分それって、その、前と比較して14キロ落としたってことから比較して2、3キロっていう風に思ってしまうからこそ、あの、2、3キロしか落ちないっていう風に考えてしまうと思うんですけれども、お、一般的に2、3キロ体重を落としたっていうだけでも十分、あの、すごいことだ世間一般ではすごいことですよ。
はい。 はあ、ああ。 ん、はい。 あ、そうなんですかね？
はい、絶対そうだと思います。あの、ね、やっぱりその筋肉それが筋肉になってるっていうのと、たぶんあの脂肪が落ちてるっていうところだと思うんですけど。まあ、す、それで合計で2、3キロってだいぶすごいですよね。
あ。 うん。 うーん。 そうなんすよね。ただ、ん、なんか、何ちゅんすかね、こう、あの、2、3キロ落ちた後に 筋肉が付いてるからなんですかね、体重が落ちていかないのは。と、向上してるのか、なんか自分の中で、それが何か実感ができないところに、何かジレンマを感じちゃってるんですよね。
うんうん。 はい。 ああ、なるほど。 はいはいはいはい。それで言うと、その体型の変化だったりとか、その、まあ、どんなトレーニングをされてるかっていうことにはよると思うんですけど、その見た目の変化っていうところは、2、3キロのい後でも出てますか？
うん。 はい。 はい。 全然出てないんです。
うん、なるほどなるほど。じゃ、えっと、期間ってどれぐらいやって、今現在やっていて、で、どれぐらいの段階で2、3回落ちて、あ、2、3キロ落ちて、で、今どれぐらいの期間停滞しているかっていう、その3つを聞いてもいいですか？
はい。 あ、そうですね。やり始めて1ヶ月半、もうすぐ2ヶ月ぐらいになるんですけど、え、2、3kg落ちたのは、最初の1ヶ月ちょっとで落ちて、で、その1ヶ月ちょっとで落ちた後、あの、その後、2週間ちょっと停滞してるんですよね。うん。
はいはい。 はい。 うんうんうん。 はいはいはいはい。昔というか、前やった時の、その14kgの時はどうでしたか？
はい。 はい。 なんか最初全然落ちなかったんですよ。で、全然落ちないし、何の変化もないなと思ったんですけど、ある日ガクって落ちてたんですよ、体重が。それで、その落ちた後に、なんかスルスルスルスルスルって、なんかあっという間に脂肪が落ちていったんですよね。いっかい落ちたら停滞がなかった、落ちた後はもう停滞がなく、スルスルスルスルと落ちてったんですよ。
はいはいはい。 うんうんうんうん。 はいはいはい。 うーん、なるほどなるほど。 はいはいはい。 ああ、なるほど。それって、どれぐらい前の話なんですか？
ええとね、5年ぐらい前です。
ふんふんふんふん。なるほどなるほど。その時と今で、ま、色々あの、環境だったりとか、あの、ね、趣味嗜好とか変わってることって、あると思うんですけど、なんかこう日常生活においての一番のなんかこう変化って、ななんですかね？
はい。 はい。 えっとですね、あの、あれになりましたね。在宅在宅勤務になったのと
はい。
あと、あのワンコちゃんを飼い始めて
うん。
ワンコちゃんが来たんですよね。
うーん、なるほどなるほど。なんか、そこから、こう睡眠の質だったり、ストレスだったりとか、あとは何でしょうね、食事の種類とかって、その5年前と比較して何か変わったことってありますか？
あの、劇的に変わったのは、食事とかそういうものではなく、電車に通勤がなくなっちゃったので
はいはいはい。 うんうんうんうん。
ベーシックに動く場がなうなくなりましした。
うん-うん。じゃ、その、まあ、ね、それももちろん運動ではあるんですけど、特にじゃあその他睡眠の質だったりとか、あとは食事、ま、体調だったりとか、あとはストレスの状態とかっていうのには、特にあんまり変わりはなくっていう感じですかね？
うん。 うん。うん。 はい。 そうですね、むしろワンコちゃんが来て、ストレスって 幸せ度が増してかなり増した感じで、食事はそんな変わってないんですけど、うん、なんか幸せいっぱいっていう感じです。
はいはい。 はあはあはあ。 はい。 ああ、なるほどなるほど。 あ、じゃあ、もうなんか、心身の状態としては、ま、しん心の状態としてはすごく良好っていう感じなんですかね？はいはいはいはい。
そうなんですよ。はい。
じゃ、トレーニングの内容とかっていうのは、まあ、よねあの、5年前と全く同じっていう感じなんですかね？
そう、同じですね。か、ん、体が覚えているあ、ただ、あのちょっと脚を上げて、なんかヒップアップするために脚上げたりするのがあるんですけど、前は結構大きめに上げてたんですけどなの、宅トレを止めた原因が、あの、その、運動してる時に、ワンコちゃんが近くに来て蹴っちゃったことがあったんですよ。
はい。 うん。 はいはいはい。 はい。 はいはいはい。
それが怖くって、あの、だんだんそういうなんか大きいなフリになる運動っていうのは、ちょっと避けていますね。
うーん。 うん、なるほどなるほど。なるほど。それはいはい、どうぞどうぞどうぞ。
なんかはい。 なんかクランプとか、あの、止まったままできる、あの、そんなに動きがないけど効くよみたいなものは、結構やってるんですけど、なんか大きく動く、有酸素っていうんだ、有酸素運動って あっちの方がちょっとなくなったかもしれないです。
はいはいはい。 はい。 はいはいはいはいはい。 あ、なるほどなるほど。こう、今、あの
うん。
なんて言うんですかね、僕結構トレーニングとかが好きで、そういう動画を見たりするんですけれども、ま、今み聞いててすごく思うのは、やっぱりその通勤って、あの、有酸素運動って、通勤とか、歩いたり走ったり、なんかこう、しん心拍が上がるものを有酸素運動って一般的に言うんですよ。
はい。 うん。 はい。 ああ。 あ、そうなんですね。
はいはい。で、その有酸素運動っていうのが脂肪を減らすことに、とても有効的っていう風に言われてるんですね。
おお。
なので、その有酸素運動をもう少し取り入れるだけで、なんか、全然変わるんじゃないかなっていうのは思っていて。で、なんかその、ま、以前は最初が落ちなかったけど、今は逆に最初すごくストンって落ちたっていうところで言うと、たぶん一番最初、そのダイエットを始めた時、5年前にされた時は、多分内臓脂肪だったりとか、落ちにくい部分の脂肪を落としてい先に落ちていったから、最初に結果が出なくて、その後どんどん落ちやすいところが落ちてったから、その後ズンズン、ズンズンスルスルと痩せていったんじゃないかなっていう予測が立てられるんですね。
うん。 はい。うん。 うん。 うん。 ふーん、そ。 なるほど。
はい、それで言うそうなると、なんかどうですか？なんかこうな確かに納得する部分があるとか
ほうほう。 ええええ。 うん。あります。すごいあります。あの、先ほど仰ってた、心臓がバクバクするのが、有酸素運動と仰ってたじゃないですか？うん、その心臓がバクバクする運動してないです、確かに。
うんうん。 はい。 はいはいはいはい。 うん、うん、うん、うん。
なんか歩いたり走ったりして、はっはっはっは、みたいになるってことですよね？
そうですそうですそうです。
あ、そういう運動確かにしてないです。ああ、ああ。
うーん。そうですね。だからそれを取り入れだけでも全然変わると思います。え、ぜ絶対変わります。
な なるほど。あとなんか、すごい今閃いてあの、伺ってて、あってすごい思ったのが、なんか、内側の脂肪とみたいに仰ってたじゃないですか？
はいはい。 はいはいはい。
そこか、みたいな。
<laughs>
なんかすごい今、そうだったのかみたいな、体の構造ってそうだったのかみたいな、あの、有酸素運動をやらないと、そこが無くならないのかみたいな。
ははい。 うーん。
すごい、そうなんですね。
は、ありえますね。あとはなんか、この、長期的に痩せたいか、その、今すぐ落としたいかっていうのでも変わってくるんですけれども、やっぱりその、今聞いてる感じ、その...あの、ま、病気、健康習慣病っていうところ？っていうことを踏まえた時に、たぶん長期的に、あの、ほんとに、例えば半年単位で3キロ落とすとか、なんかもう、1年を見据えて10キロ落とすとか、ま、その方がたぶん、なんか、ちゃんと習慣化できそうですし、あの、病気の予防対策っていう面ではいいと思うので、なんかそういうところで、やっていくの、が、ね、有酸素取り入れつつ、ちょっとワンちゃんの散歩を長めにとってみるとか、それだけで全然変わってくるんじゃないかなって、今聞いててはい。
うん。 おお。 はい。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 確かに、そうですね。なんか前スルスルって落ちた記憶があったんで、なんかすぐすぐってちょっと思っちゃってたところがあったんですよ。なので、その長期的？に長い目で見て、健康のために痩せるっていう、ことなので、その長期的にあの、取り入れていくっていうことが、ちょっと今大切かなって、なんかちょっと、あ、メニューを変えてみようとか、その散歩を少し長く っていうのを、ちょっと凄い思いました。
うんうん。 はいはい。 うん。 うん、うん。 はいはい。 あ。 あ、うんうん。 あ、良かったです。ちょっとそれで...あの、やってみてください。
うん。 はい。なんか、い、凄いなんか、すぐになんか、い、次のメニューを考えたくなりました。なんかとっても凄い良いアドバイス頂いて、ありがとうございます、目から鱗でした。
あ。 いえ、あ、よかったです。こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとございます。
はい。